Hımm, yani, detaylı bir şekilde iyi analiz edip uzmandan tavsiye almak faydalı diyorsun. Çünkü bilemeyeceğin birçok eee, birçok şey var. Peki, yani yaşadın mı böyle sıkıntı, eee, ııı, kiralarken ya da ev sahibiyle ya da iyi miydi ilişkiniz? Ya da iş
Tabii, tabii, en doğrusu, en doğrusu. Hı hı. Ah. <exhales> Yani, ben çok uzunca bir süredir yurt dışında yaşıyorum. Eee, ben kendim yaşamadım çünkü yani burada enflasyon da çok düşük olan bir ülkedeyim. Gerçi ekonomik koşullar nispeten daha iyi Türkiye'den. E, o yüzden çok fazla bir f eee, yansıma da olmuyor kiraya. Ya, hemen hemen g eee, 5 senedir aynı rakamı ödüyoruz hatta diyebilirim. Çok böyle, hani, eee, ufak tefek yansımalar dışında. Evet.
Hı. Hı hı. A! Bu güzelmiş gerçekten yani, eee, bir kavga da çıkmıyor o zaman ev sahibiyle şöyle arttı, böyle çıktı vs. diye.
Aynen öyle. Ev sahibi zaten, eee, şey, kuruma ait yani şahıs da değil. O yüzden hiçbir problemimiz yok. Her şey de zaten sözleşmede de açıkça belirtildiği için hiçbir problem yaşayacağımızı düşünmüyorum. Eee, ama annemin, babamın kirada evi var Türkiye'de. Onlar mesela kiracıyla davalıklar bir süredir, evet. Hı hı.
Hı hı. Çok güzel. Güvenli gözüküyor. Hı hı. Hıı, başka bir yerde var. Ha, ev ev anneni annenle babanın, onlar kiracı var, işte, orada bir, eee, arttırma, çıkma durumu vs.
Aynen öyle. Hı hı. Arttırmıyor. <chuckles> Evet, öyle. Yani girdiği rakamla ödüyor hâlâ. Eee, çok böyle minik bir, eee, ııı, artış yaptı ama, eee, o evin bedeli Tabii, tabii, aynen öyle. Yani, hani, eee, e elli bin lirayken mesela yan, ııı, dairedeki kira, eee, işte, sadece ₺10.000 ödüyorlar. Iıı, bö böyle anlaşmazlıklar oluyor işte bu yüzden, evet.
He. Enflasyona göre çok küçük kalıyor, tabii. Hı hı. Hı hı. Hıı. Ve devlet de bunu hemen çözemiyor herhâlde. Orada bir sıkışıklık, bir, hı ımm
Maalesef ki bazı şeylere takılıyorlar yani yasada da, işte, hem açıklıklardan faydalanıyor bazı insanlar. Bir de, işte, böyle, eee, ııı, onlar da öngöremedi bazı artışların bu böyle yansımaları ola olabileceğini e enflasyondan.
Hı hı. Hı hı. Ya, her şeyi takip edip öngöremiyorsun, hani, kiranın %50 artacağı gibi bir öngörü zaten, eee, ko kolay değil herhâlde.
Tabii. Tabii, aynen öyle. O yüzden bu da, hani, birbirine düşürdü, kiracı ve ev sahibini karşı karşıya getirdi, evet.
Peki, hani, sen kendin kiraladın mı? E şeyde kiralıkta artmayan kira, hani, şey, eee, fiyatının dışında düşünürsek evin bir şeyi kırıldı, bozuldu vs. f orada, hani, e ev sahibi üstüne düşenleri yapıyor mu?
Hı hı. Hemen devreye giriyorlar. Hemen üstlerine düşenleri yapıyorlar, eee, eve birini gönderiyorlar. Eee, gayet hızlı bir şekilde çözülüyor.
Harika! Sorumluluğu alıyor yani bir sıkıntı yaşamadın o zaman. Hani, çok dikkat etmeni gerekecek bir durum da sana düşmedi o zaman. Zaten onlar görev ve sorumluluklarını yapıyorlar. Huzurlu bir şekilde aynı kiradan oturuyorum diyorsun yani. Harika. Harika. Güzel, eee, görüşlerin, harika, eee, fikirlerin için teşekkür ederim. Çok aydınlatıcıydı.
Hayır. Hı hı. Hayır. Hı hı, çok şükür ki olmadı daha bir şey. <chuckles> Aynen. Aynen öyle. Hı hı. Ben teşekkür ederim, görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.